Ouais, c'est ça. C'est ça, puisqu'on a aussi on déménageait aussi, heu, et mon compagnon était encore là à ce moment-là, donc heu, on déménageait, on voulait tout faire d'un coup. On voulait que le déménagement, profiter de s de de du fait qu'il soit là pour tout faire. Comme ça, moi, j'ai démissionné j'étais, heu, c'était au tout début de la grossesse, donc j'étais encore plutôt, heu, comment dire ça? Fraiche! <laughs> Et hem, et et comme ça, ça c ouais, c'est ça, exactement, c'est ça, donc après, quand il est arrivé, là, par contre, heu, c'est à ce moment-là que clairement, il a fallu retrouver un nouvel équilibre parce que bon les tout 1ers mois, bien sûr j'ai pas travaillé, heu, mais à ces 6 mois, heu, bon je me suis posé la question je tournais un petit peu en rond et j'avais vraiment envie de faire quelque chose donc ouais, il il a fallu que je m'interroge.
Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, <laughs> ouais, faut de l'énergie là, pour le déménagement, heu, mmh. Ouais. Ouais. Mouais je comprends, hein. Mmh, et du coup, heu, ce déménagement il était pas du tout dans le cadre de votre travail, il était plus dans le cadre de de votre bébé parce que vous alliez faire ménage à 3, il fallait une maison un peu plus grande ou un appartement un peu plus accessible? Ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça, alors on on avait une maison qui était très bien mais bon, on a pu le faire, on s'est dit que tant qu'on on avait un étage. Alors bon, même si on est jeune et fringuant, heu, on s'est dit que c'est vrai que c'était quand même plus plus cool d'avoir une maison de plein pied, surtout au début, quand il faut monter, descendre, heu, donc heu, c'est pour ça qu'on a tout fait, et
Ouais. Ouais. Ah ouais. Les les 1ers mois, ça va. Quand tu arrives à ton terme, heu, monter 1 étage, 2 étages, si tu as pas d'ascenseur ou vous pouv pouvez aménager la chambre pour, heu <chuckles>
Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis on s'imaginait à ouais on s'imagine à 04:00 du matin, la tête un peu dans le coltar, à devoir descendre pour faire un biberon, à remonter, à sco à rater une marche, à se cogner, à faire du bruit, à le réveiller. Enfin bon, donc heu, on pouvait le faire, donc heu, on a déménagé, ouais, mmh mh, clairement.
<chuckles> Ouais, ouais, c'est ça. C'est une autre organisation, ouais. Mmh. OK, bah, c'est super ça, et heu, du coup, heu, donc heu, bah, toi tu as pu, heu, quitter ton travail pour te consacrer à ta grossesse, heu, à ton bébé, et lui ton ton conjoint il l'a vécu comment? Parce que c'est pas facile aussi, c'est quand même une étape de la vie qui est importante, heu, en tant que femme c'est, ben c'est un, c'est à la fois un plaisir mais c'est aussi quand même u une étape de la vie qui peut être dangereuse pour parfois, par moments, et heu, du coup, heu, lui il l'a vécu comment, heu, ta grossesse? Est-ce qu'il s'inquiétait de de quand il partait à l'étranger? Heu, est-ce qu'il a réussi à être là quand tu as accouché? Heu, co comment il l'a vécu ouais ce moment-là?
Oui. C'est ça. Mmh. Mmh mh. Mmh, alors, i il a réussi à être là, oui, heu, il a fait en sorte, heu, son boulot lui permet quand même, heu, une certaine liberté ou si vraiment il a besoin de rentrer, heu, il peut être, heu heu, il peut rentrer en en quelques jours, donc heu, c'était pas un c'était pas un souci, heu, à l'approche de mon terme, heu, il est rentré 1 mois avant et il a bien fait d'ailleurs parce que j'ai accouché quasiment 3 semaines avant terme. Donc heu, mais bon, ça s'est plutôt bien, heu, bien goupillé, heu, et non, après, heu, il était pas trop inquiet. Je suis très sportive, ma grossesse s'est excellemment bien passée, donc heu, quand il y a pas de raison vraiment de s'inquiéter, heu, il y a pas il y a pas eu lieu. On s'est inquiété ni l'un ni l'autre, heu, ça s'est très bien passé, ouais.
OK. Ouais. OK. <laughs> Oh le p t Mouais. Mmh mh.

Et ben, on se l'est dit, mais, heu, dans un souci d'équilibre, heu, moi, ça me convenait pas du tout. Heu, ça me convenait absolument pas de m'éloigner de ma famille. Heu, ça me convenait pas du tout de m'éloigner de mes amis. Heu, donc heu, étant donné que ça s'est toujours passé comme ça et que moi, j'avais vraiment pas envie de de traverser, littéralement, heu, un océan, hem, je voulais aussi que notre fils, il grandisse en France. Alors, même s'il aurait parlé français, parce que, heu, nous, on parle français, mais, heu, dans une culture française. Je voulais que mes parents, heu, qu'il fasse Noël avec mes grands-parents, enfin, mes avec ses grands-parents, heu, qu'il soit là pour les anniversaires, voilà, voulais je voulais vraiment que la famille, heu, c'est important pour moi et que lui, du coup, connaisse aussi ça, heu et et pas trop s'expatrier, heu, s'expatrier, c'était pas possible.
en France. Ouais. <chuckles> Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais, je comprends parfaitement. J'ai j'ai des très bons amis à moi, là qu j'ai un ami qui travaille pour Airbus et justement, il est parti avec sa compagne. Ils sont partis aux États-Unis et je sais que pour elle c'est beaucoup plus difficile, enfin, de s'intégrer, sa famille lui manque énormément et cetera. Donc heu, ils envisagent de rentrer. Lui, il il comptait pas passer sa carrière, non plus, là-bas donc heu, c'est un juste milieu à à trouver et heu et c'est pas facile, donc heu. Bah, déjà félicitations à vous 2, de trouver le le moyen de fonctionner et cetera, mmh.
Mmh mh. Mmh. Bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ce qui veut pas dire, quand même, qu'une fois que j'ai eu accouché et que j'ai eu à, hem, à à à trouver du boulot et à repartir, c'était facile pour autant parce que, clairement, heu, l'é l'équilibre, heu, bah, heu, travailler, mais continuer à avoir une vie perso, heu, enfin, vie perso égal vie, heu, enfin, égal mon enfant, clairement. La vie perso, au début, elle a pas trop de elle a pas d'autres d'autres synonymes. C'est vrai que ça a clairement pas été évident, ouais.
Ouais. Ah bah, ouais! Mmh mh. Sûr, ouais. Ouais. Mmh. Bah, ouais c'est ça parce que, bah, il faut s'occuper du petit. Il y a les crèches, il y a les horaires, il y a le boulot à côté, il y a la pression du boulot, il y a, hem, il y a tout il y a tout plein de choses et heu, et malgré le fait, bah enfin, tu as l'avantage, du coup, d'avoir ta famille qui est à 2 minutes 30, c'est ça? Tu as dit de mémoire, qui est à côté de chez toi. Tu peux confier, heu, le petit bout de chou, de temps en temps? Mais heu, mais tout de même, c'est hem ouais, c'est quand même une gymnastique qui est qui est pas toujours, heu, évidente.
Mmh. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui, ils sont ils sont ouais, c'est ça. Ils sont vraiment tout à côté, heu. Oui, oui, ça arrive, heu, ça arrive. Ouais, c'était plutôt d'un rythme à trouver. Le le le la difficulté de ça, c'était arriver à trouver un boulot qui qui colle avec, heu, ma faible amplitude horaire. Comme je le dépose, c'est obligatoirement moi qui le dépose à la crèche, le matin et qui vais le chercher le soir. Heu, il fallait que je puisse, heu, rentrer un travail dans cette, heu, amplitude horaire qui est pas énorme.
Et hem C'est vrai. Ouais. Bah, ouais, c'est important. Mmh mh. Ouais, je comprends parfaitement et hem, du coup, est-ce que vous arrivez quand même à avoir des vacances tous ensemble ou des moments pour vous retrouver, heu, tous les 3?